जी, वैसे ये तो बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे भी ये मैं भी मानता हूँ कि अब ये जो फ्रॉड है और सिक्योरिटी से संबंधित जो थोड़े-से चिंता रहती है लोगों की, ये बिल्कुल जायज़ भी है। तो देखिए, जो एक आम यूजर हाँ, तो जो मतलब जो हम आम लोग हैं, जो इसका हम प्रयोग कर रहे हैं, वो उसे हमें ना अपनी तरफ से थोड़ी-थोड़ी मुझे लगता है कि इसमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए। जैसे अ, जैसे जो आरबीआई है, जो इतना बड़ा संगठन है, ये भी हमेशा तरह से एक कह सकते है कि कैंपेन चलाता रहता है और लोगों को जागरूक करता रहता है कि आप किन-किन चीज़ों का ध्यान रखो। जैसे इसमें ना अगर किसी को आपको ऐसे फ्रॉड वगैरह से बचना है ना, तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि जो आपकी खुद की ये जो अ, एक तरह से व्यक्तिगत जानकारी होती है ना बैंकिंग को अ, बैंकिंग से संबंधित, तो उसको आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी साझा ना करें। खासतौर पर अ, जैसे आजकल तो मैसेज वगैरह आते हैं, अ, लोग मैंने देखा है कि उस पे जाके जो है लोग लिंक पे चले जाते हैं और वहाँ पर अपनी जानकारी दे देते हैं, चाहे कारण कोई भी हो।
जी हाँ। वही तो। बताएँ, कैसी सावधानियाँ? ठीक है। हाँ जी। काफ़ी बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं इससे।
हाँ, वही होता है और फिर उसके बाद जो है ना फ्रॉड का जो असली खतरा ना वो इसी वजह से होता है कि बहुत बारी लोगों को ना पूरी जानकारी पर्याप्त जानकारी नहीं होती और फिर इस वजह से वो कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं ना, जो नहीं करनी चाहिए और मतलब इस वजह से हाँ, हाँ।
जी हाँ। सही बात है आपकी और अक्सर देखिए हम देखते हैं ना कि बुजुर्गों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है यूपीआई का इस्तेमाल करने में। तो आपको क्या लगता है इनके लिए मुश्किलें कैसे आती हैं और इसको हम कैसे हल कर सकते हैं? कैसे आसान बना सकते हैं?
हुँ, हुँ। हाँ, वैसे बुजुर्गों को तो वाक़ई में ना बड़ी मुश्किलें आती हैं। मैंने अपने घर में भी देखा है, जो मेरे एक मेरे घर में जो बुजुर्ग हैं ना, वो जब शुरुआती में ये नई-नई आया था ना तो बड़ी-बड़ी दिक्कतें आती थी और सही बताऊँ ना तो बड़े बुजुर्ग हैं ना मतलब हमारे घर में तो ऐसा था कि वो उस चीज़ पे ना इतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर पाते थे, वो पारंपरिक तरीके को ही ना ज़्यादा उसको प्राथमिकता दिया करते थे। मुझे लगता है कि इसके लिए ना अ, हमें र कहीं न कहीं जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो इन चीज़ से अभी इतना अ, मतलब रूबरू नहीं हैं कैसे ये चीज़ काम करती है
जी हाँ। बिल्कुल। ठीक है। परिचित नहीं हैं, हाँ।
हाँ, तो उसके लिए थोड़ा-सा उन्हें हमें हम देंखे उन इस बारे में उन्हें थोड़ा बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं कि ये चीज़ कैसे काम करती है या फिर एक तरह से जो बेसिक चीज़ है ना वो बता सकते हैं कि ये बिल्कुल सुरक्षित है और बस आपको हाँ कि क्या गलतियाँ नहीं करनी हैं इतना बता दें।
बहुत अच्छा रहेगा ये तो। कि जब उनकी हम मदद कर दें।
जी, जी। तो मतलब जो गलतियाँ नहीं करनी हैं ना, सिर्फ उतना अगर हम बता दें ना, तो इससे भी ना बुजुर्गों को सहायता प्रदान होगी, क्योंकि अक्सर फ्रॉड का शिकार भी ना ऐसे ही लोग बनते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती। तो मेरा तो वही मानना है कहीं न कहीं।
हाँ। सही बात है। ज़रूर। तो जैसे देखिए आपकी बातों से तो मुझे लग रहा है कि डिजिटल पेमेंट के आने से ना हमारी कैश पे निर्भरता काफ़ी कम हो गई है।